Entendi. E assim, você teria alguma alguma dica, assim, prática, né, que eu pudesse trabalhar essa ansiedade, eh, nessa nesses momentos que antecedem algo, eh, apresentações?
Sim, no caso assim do do da parte física, da agitação física que você sente?
Agitação, exato. Que às vezes eu fico mediante as situações, né?
Ah, ó, tem uma Sim. Tem um exercício legal que, eh, se chama 478. É a respiração controlada. Você inspira por 4, né, puxa o ar por 4 segundos, segura por 8 o por 7 desculpa, e expira por 8.
Uhum.
Isso faz e funciona, fisicamente e a nível neurológico é super válido. Se você pesquisar, tem estudos que comprovam que é tudo certinho, que é válido. É porque tranquiliza uhum, o sistema nervo nervoso parassimpático que é quem manda os impulsos físicos para sensações de ansiedade e de estresse.
Hum. Legal. Nunca experimentei. Nossa, que legal! Nunca tinha pesquisado sobre isso, também nunca fiz. Eu vou vou testar, vou testar sim, pra ver se alivia essa coisa momentânea pelo menos, né, da ansiedade.
4, 7, 8. É, legal. <laughs> La e olha com você com mais compaixão. <laughs>
Está bom, muito obrigada, tá? Até a próxima, tchau tchau.
Por nada. Tchau, tchau.